Son tanti milioni persi, cioè parliamo di di parecchi soldi, per cui, uhm, assolutamente le nostre tempistiche sono proprio, sai la all'ordine del cioè tu quando parli del mio lavoro, qual è la cosa più importante, più basilare? Sono le tempistiche, le famose timelines, quelle devono essere, ehm, condivise, mhmm, prestissimo con il cliente e poi rispettate, quindi, uhm, bisogna fare veramente di tutto per rispettarle. Poi io ho ehm un team di persone che lavora per me e con me, e quindi sai, ehm, devo fare in modo che queste persone riescano a, uhm
Okay. Ad esprimersi al meglio.
ad esprimersi al meglio, ma anche ad avere a a rispettare le tempistiche, perché giustamente io dipendo, no, dal loro lavoro, quindi, ehm, le mie tempistiche si rispettano se a loro volta queste persone mi forniscono tutta la tutti i documenti necessari in tempo. Per cui devo
Okay. Curio curiosa questa cosa però del "io dipendo" cioè anche se sei comunque la responsabile, però "io dipendo da loro." Ehm, è una cosa curiosa, non l'avevo mai sentita.
Eh. Eh. Eh sì. Qu allora funziona così, io sono la project manager e di conseguenza, ehm, seguo la sperimentazione de del farmaco in tutto il mondo, okay? Quindi non parliamo solo dell'Italia, parliamo di tutti i paesi del mondo. E quindi
Okay. Okay. Quindi non è una cosa solo al magari anche solo a livello europeo.
No, no, no, no, no, no, no, proprio a livello
Quindi devi stare anche alle leggi che ci sono qui in Europa, quelle che ci sono in America, quelle che ci sono in A ah, abbastanza complesso a un certo punto.
Bravissimo. Bravissimo. E capisci che abbiamo noi cioè io ho delle persone locali, quindi io, non so, se ho la sperimentazione in Brasile, in Cina, in Corea eccetera, ci sono
Son tutti brasiliani, cinesi e coreani.